صحيح، أنت عارف اللي مخلّيني برضه باقول إنه يعني لأ، هو أكيد عنده أسبابه أو كده، إن أنا لمّا نزلت، آآ في فرحي كنت باتجوز، هو كان موجود مع يعني جِه الفرح، وموجود ومشارك ولكن مش عارف برضه في حاجة غريبة أنا أنا بصراحة مش قادر أفصلها أفسَّرها، ف فده اللي عامل لي مشكلة، أ لأن الشخص ده عزيز عليَّ جدًا، عزيز عليَّ جدًا.
إمم. إمم. إمم. هو ممكن يكون حصل له هو حصل له أكيد حاجة، حصل له حاجة خلّيته كده، أنت ممكن أنت ت أنت اللي ممكن تتكلم معاه بقى، لو هو فعلًا العلاقة بينكم قوية، أنت اللي تتكلم معاه straight
آه. ما هو م إمم، ما هو أنا مش إمم، والله هو
قُل له إيه اللي حصل لك؟
خُد بالك أنا أ يعني أنا بارمي الموضوع على حاجة كده، أو باشُكّ إنه ممكن يكون لأنه هو خَطَب مثلًا كذا مرّه وم ولم يوفّق مثلًا
إمم. إمم.
وفي عنده مشاكلُه وكده، فهو يمكن حاسس بعُزلة أو حاسس إن هو أو عارف اللي هو بيحاول يبعد عن الناس بحيث إنه ما ينجرحش أو ما حدش ي يقول له حاجة ت
إمم، أنت ليه ما خطَبتش لحد دلوقتي؟ أنت إيه ياعم بقى مش هتتجوّز بقى والَّا إيه، الكلام ده، صح؟
آآ، مش عارف. آه، عارف أنت النوعية دي آه، مثلًا يعني، بس أنا أنا عم
لأ، بس لأ على حسب علاقتك بيه، إن أنت المفروض ما فيش بينكم الكلام ده، يعني وبالعكس ده هو المفروض يقرّب لك أكتر.
لا، لأ أنا أنا أكيد مش هاروح أقول له الكلام اللي الناس بتقوله، لأ، مثلًا يعني أنا أقصد أقول لك هو ممكن هو عنده عارف أنت الإنسان لمّا يبقى مأذي من حاجة أو آآ آآ يعني آمم، أ أ لمّا يكون الواحد تِعِب من حاجة، ب بتتولد جواه طاقة دفاع، أو إنه النَفْس بت ال ال ال أنت من جواك بتد لازم بتدافع عن نَفسَك، بطريقة بقى زي آه طر طريقة الْلاوعْي مثلًا، إن هو الْلاوعْي، لأ هو بيعْزِل نَفْسُه علشان يحمي نَفْسُه، فاهمني؟ اللي هو هو بيحاول يبْعِد عن الناس، بيحاول يبْعِد عن أذى الناس، أو الكلام الن
أكيد أ آه. إمم. إمم، إمم دي حقيقة. إمم، إمم. يعني هو كده مع الناس كلها، مش معاك أنت بس.